باقول لك إيه أنا في موضوع كده مضايقني من فترة وعاوز إن أنا إيه أفضفض معاك فيه؛ لأن الموضوع ده مضايقني أوي. أنا الفترة ال الأخيرة كده بدأت إن أنا إيه أروح جيم كده وألتزم بالجيم يعني هو صراحةً واحد صاحبي اللي نصحني وأنا كنت متردد بس يعني رُحت معاه وكنت مبسوط فعلًا، بس بعد شوية بقى إيه لقتني بقيت إن أنا باشوف هناك ال ال ال الناس اللي زم يعني باشوفها في الجيم بيبقى أجسامهم حلوة أوي و وعضلات بقى وجسمهم جميل وأنا لسه زي ما أنا، أنا ما فيش عضلات خالص ويكاد يكون يعني ما فيش عضلات ولا جسم و وبطني كبيرة فاللي هو إيه لا طايل ده ولا طايل ده. فباحس بقى يعني باقعد أقارن نفسي بيهم فباتضايق أوي وباقول أنا إزاي جسمي كده! طب ما أنا باجي الجيم زيهم، ليه ما ابقاش زيهم كده وما أكوّنش عضلات وجسمي يخس وأبقى وأبقى ج يعني fit كده. ف
أنا فاهم طبعًا شعورك ده وده شعور طبيعي، الواحد لسه داخل الجيم من أول يوم وكده إنه طبعًا بيشوف أجسام ضخمة قدامه وأجسام كبيرة كده وده طبيعي يعني أنت لسه في بداية الجيم فلمّا بتشوف الناس أكيد يعني ده هيضايقك أو مش هيضايقك يعني ممكن تحط في بالك إمتى تكون زيهم كده. طيب أنت في حد في الجيم نفسه يعني اتريق عليك مثلًا وقال لك: "أنت أنت جسمك عامل كده" فده ده خلّى الشعور ده ييجي لك والّا إيه؟
بُص، هي حاجة زي كده اتقالت لي بس إيه، بهزار كده. يعني هو قالها بهزار، بس أنا ف أنا طبعًا فهمتها كتريقة. كنت أنا باروح أنا لسّه يعني تقريبًا ما رُحتش إلّا شهر الgym، فباروح فبالعب أحمال على قَدّي يعني، فابروح بقي إيه، إن أنا آآ لسّه ب ب باخُد الحِمل، باخُد ال الBundle عشان ألعب عليه ال ال الكو على ال الحِمل يعني بتاع ال اللي أنا بالعب عليه، فباخُد حاجة على قَدّي يعني، كانت 10 كيلو و10 كيلو. فلقيت بقى إيه، اللي بيبُص لي كده كذا واحد قاعدين هو واصحابه كده وقاموا بصّوا لي وقاموا ضاحكين يعني. مش يعني قاموا قايلين جملة إيه، إن هم بيكلّموا بعض بقى إيه "ده البتاعة ديه بنسلِّك بيها أسنانّا." فأنا اتضايقت بقى يعني اللي هو إيه، أنا ما هم إزاي الحاجة دي أنا باشيلها وبابقى يعني بابقى حاسِس إن أنا تقيل، لمّا باعمل ال3 حاجات ديًا، بابقى باحِس إن أنا جسمي جاب آخره، وهو يقول حاجة زي كده سلّاكة أسنان. فهي ح حسّيت إن أنا ضعيف بقى وإن ما <tsk> يعني ما ما ما ما باعرفش أو جسمي عُمري ما هابقى زيّهم وحاجة زي كده. فهي فعلًا الجملة اللي زي ديًا ضايقتني.
إمم، أيوه. اهم. إمم. إمم. إمم. <chuckles> إمم. أكيد طبعًا، وأنا وأنا فاهم شعورك ده. أكيد أي إنسان داخِل مكان لو اتعرَّض فيه لتنمُّر سواء بقى لو gym أو أي مكان، أكيد التنمُّر ده شيء مرفوض و وكونهم إن هم مثلًا بيتّريقوا على بيتّريقوا على جسمك وكده، ده أكيد يعني يزعّلك وأنا فاهم الشعور ده كده. طب أنت لمّا بتيجي تقارن نَفْسك بيهم بقى يعني أنت بتقارن نَفْسك في في مظهرهم والّا في عضلاتهم والّا في طولهم والّا في والّا في قوة تحمُّلهم أو كده، إيه إيه الحاجة بالذات اللي يعني بتلفِت نظرك عند عند عند اصحابك اللي في الgym دول، العضلات والّا المظهر والّا القوة والّا قوة التحمُّل؟ الحاجات اللي هي اللي اللي هي المُعتادة بتبقى في الgym دي.
بُص بُص، طبعًا هو شكلهم الخارجي كده بيبقى جميل أوي يعني اللي هو إيه، بالاقي بقى إيه، عضلات كده وألاقي جسم م م م متجسِّم كده م مضبوط. ما فيش فيه مثلًا كِرش زي اللي عندي، ما بيبقاش في مثلًا إيه، آآ ال ال ال العضلات الخفيفة خال يعني أنا عندي ج كِرش كبير، بس عضلاتي ما فيش، فده حاجة مضايقاني أوي. وكمان بقى إيه مش بس كده، بالاقيهم بقى ب بيشيلوا حاجات أوزان كبيرة أوي أنا ما أقدرش إن أنا أشيلها خالص، ف فباعجَب طبعًا. يعني باشوف إن أنا أنا إزاي دول ما بيشيلوا الأوزان دي وأنا أنا ما باشيلش نُصّها ولا رُبعها حتّى، الربُع باجي أشيله باحِس إن أنا مش قادر أقوم عامل آآ ما باكمّلش ال8 عدّات وأقوم خلاص، ما ب ما باقدرش إن أنا أكمّل، فكل ده طبعًا ب ب بيفرق معايا.
اهم. إمم. أيوه. آه. اهم. ل يا أنا طبعًا فاهم شعورك وكده، كونك إن أنت لسّه يا دوبك لسّه داخل الgym وكده وبدأت تشوف الحاجات دي، أكيد هت ده ي مثلًا يضايقك أو يحسِّسك برضُك إن أنت أقَل منهم وكده، ده شعور طبيعي على فكرة، يعني ما تقلقش منّه خالص. طَب أنت يعني سألتهم سألتهم أنتم بقى لكم كام مرّة ك كام مثلًا سَنة في الgym أو كام شهر أو كده، والّا ما سألتهمش؟
والله لا، أنا ما سألتهمش، هو أنا بارُوح أنا وصاحبي، وباقول لك إيه، يعني أنا باجي أقول سلام عليكُم حتى عليهم كده، أحس انهم بيرُدُّوا من تحت لسانهم كده، اللي هو إيه، يعني شايفِيني م مش زيهم، هُم عايزين حد يكون زيهم كده، أجسام، يقعُدوا يلعبوا مع بعض، يوزَنوا مع بعض، يقولوا لبعض عاش وكلام من ده. فأنا سألت صاحبي، هو يعني بيعملوا جسمهم كده إزاي؟ فبيقول لي بقى، هو صاحبي قال لي جملة، ما أعرفش هي صح والّا غلط، بيقول لي: "ده بيبقى معظمهم بياخُدوا أ أ كرياتين والّا والّا حاجات كده بتتاخَد، بتساعِد في تكوين العضلات والكلام ده." باقول له: "طب ماشي المهم يكون عضلات، بس هُم بيقدَروا إنَّهُم يتحمَّلوا." فما ما أعرَفش بقى، هو بس إيه، آآ، بس هُم بقى لهم كتير يعني صراحةً، وب ي قبل كده صاحب الgym، بيقل لي بيعاملهم كأنَّهُم هُم صحاب الgym، يعني بييجوا بقى لهم كتير أوي.
امم. آه. آه. آه. آه، آه. آه، بقى لهم كتير، آه. طيب، هُم بقى لهم كتير، زي أنتَ ما بتقول كده يعني، بقى لهم كتير بيتدرَّبوا، ب بيشتغَلوا على جسمهم كده وبياخُدوا كرياتين وكده. طَب أنتَ م م مثلًا ما حاوَلتِش تسأَل حد فيهُم، آآ، إيه نوع الكرياتين اللي هو بياخُدوه، إذا كان صحِّي أو مش صحِّي وكده، و وممكن أنتَ تاخُد الكرياتين، اللي أنتَ بتقول عليه ده، أو يساعدك شوية في حتّة إن أنتَ ت تربِّي عضلات أو تغذِّي جسمك كده، ما سألتهمش؟
لا والله ما ما سألتهمش، بس هو أنا ب آآ ب زي ما باقول لك صاحبي ده اللي باقعد أتكلّم معاه شوية، فباقول له: "هو الب الكرياتين ده إيه؟" قال لي: "حاجات ما هيش صحّية كُلّها بتبقى عبارة عن أدوية و أو حاجات بتبقى إيه، مش صحّية كده، فبلاش منها. آآ ده ممكن قُدّام لو لو لو قعد فترة ما ما ما رَاحش الgym ما كل ده هينزل على طول وهي هيسبِّب له مشاكل وهيفَشْوَل جسمه." وقعد يقول لي شوية حاجات كده، بس أنا صراحةً مش مُقتنع يعني أنا قُلت له: "أَي" وخلاص. بس أنا برضه من جوّايا باقارن نَفْسي بيهم، أنا عاوز أكون زيّهم برضه. فمش عارف بقى أعم ع يعني أعمل زيّهم وأروح آخُد الحاجات ديّة؟
إمم. آه. إمم. آه. آه. لأ ال طبعًا يعني المُقارنة مع الناس وكده يعني ما لأ لأ بيبقى ليها مقاييس، مش مش كل مُقارنة ممكن تكون صح. أنت لو قارنت واحد مثلًا في سِنَّك نَفْس المُدّة اللي اللي قضّاها في الgym مثلًا، نَفْس المُدّة في نَفْس عُمرك، نَفْس مثلًا ال ال الألعاب اللي أنتم بتلعبوها في الgym، هنا هيكون مثلًا آآ آآ ي يبان الفَرْق، إذا كان هو مثلًا آآ اتقدّم عنّك أو ما اتقدمّش. إنّما أنت كونك إن أنت تقارن نفسك بحد مثلًا بقى له فترة في الgym أو كده وبقى له كتير عمّال ي يتدرّب وكده، يعني مش صح. فأنت تحاول حاول -حاول ك حاول ما تقارنش نَفْسك بيهم، لإن ز ز زي أنت ما قُلت بقى لهم فترة، فترة في الgym، أنت يا دوبك لسّه يعني لسّه الموضوع بسيط قُدّام. أمّا حتّة إن أنت تاخُد كرياتين وإذا كان ده ضار، لأ طبعًا أنا ما يعني أنا أنا ما أشجّعكش إن أنت تاخُد كرياتين أبدًا. طب ما فيش بدائل عن الكرياتين دي مثلًا، تغذية صحّية مثلًا، أكل صحّي كده أنت لجأت له بحيث إن أنت برضه تضبّط نَفْسك وتضبّط جسمك؟
والله أنا فعلًا أنا عاوز أقول لك إن أنا لمّا روحت بحثت عن حاجات زي كده، قُلت إيه يبقى استخدمت النت، وشُفت وقُلت بقى إيه آآ هو الكرياتين ده صحي والّا لأ، ف وله بدايل والّا لأ، فإيه ناس قالت أي عادي، وفي ناس قالت لأ، بلاش يعني تاكل حاجات طبيعية أحسن، ففعلًا لقيت بقى إيه ناس بتقول إيه ت الصُّبح بدري تاكل مثلًا آآ موز آآ بي بيعطي قوة شوية، بيعطي ت ت بروتين وبتاع، ف فبدأت وقال له يعني لقيت إن إن بيقولوا في الفواكه كُل كتير من الفواكه، وخلِّ مثلًا كُل كتير من البروتين في اليوم، سواء بقى لو ما كانش فيه لحوم تاكل بيض مسلوق، وشوية أكلات كده قعد يقول لي مش عارف شوية حاجات زي الشوفان، و و وزبدة ال ال ال الشوفان، و وزبدة الفول السوداني حاجات زي كده، قالوا لي إيه، لقيت على النت الكلام ده كُلّه، بس عاوز أقول لك برضو حاجة، فأنا أنا وأنا بابحث كدا لقيت طِلع لي طِلع لي حاجات على الSocial Media برضو نفس الأشكال العضلات والأجسام، وعلى فكرة ناس أصغر مني وفي سني، فأنا برضو ده راجع تاني، رجَّعني لنُقطة المُقارنة، وإن إزاي ده، طب ما هُم في سني أهُمَّة، ومعاهم جسم طب إزاي إشمعنى دول جسمهم كده وأنا لأ؟ يعني حتى على الSocial Media مش في الGym بس.
اهم. أيوه. آه، تمام. كويس، كويس، آه. قُل. آه. أيوه. لأ لأ، أنا مُتفهم طبعًا، مُتفهم، كونك إن أنت بتشوف في الصالة نفسها زملاتك أو الناس اللي حواليك جسمهم أكبر منك، ده أكيد يعني يحس يحسسك بشيء من المُقارنة، وممكن تحِسّ إن أنت أقل منهم، عشان فترتك صغيرة، وحِتّة الSocial Media برضو، إن أنت بتشوف ناس على الSocial Media عضلات وكده، ده ده طبيعي ب إن أنت تحِسّ برضو بالمقارنة، بس أنت مشكلتك محلولة دي سهلة أوي يعني الموضوع بسيط أوي خالص يعني، آآ آه، أنت حِتّة إن أنت تقارن نفسك بحد غيرك لأ، د د ده يعني أنت حاول ب بقدر الإمكان كده إن أنت ما تقارنش نفسك بغيرك، لإن غيرك بيبقى ليه ظروف، وأنت ليك ظروف تانية؛ هو ممكن يكون بييجي الGym ده أكتر من مَرّة في ال في الأسبوع، أنت ممكن بتيجي مَرّة واحدة، هو بقى له مثلًا سنة سنتين في الGym وأنت بقى لك سنة، فما ينفعش تقارن نفسك بيه، حِتّة الSocial بقى دي سهلة خالص، أنت ابعد عن الصفحات اللي بيبقى فيها الحاجات دي، وخلِّ بالك صفحات الفيس اللي بتعرض أجسام وكده، أحيانًا ما بتكونش حقيقية، يعني دلوقتي في Graphic وفيه حاجات بت آه، طبعًا في Graphic وكده، فأنت حُط في دماغك إن ال إن إن مش كُلّ الأجسام اللي أنت بتشوفها على ال على ال الSocial دي حقيقية، وهي بس بيبقى فيها نوع من أنواع التضخيم وكده، فكده ت كده كده بطَّل ت بطَّل ت ت تشوف الحاجات اللي على السوشي أو ابعد عنها خالص، سهلة الموضوع سهل يعني، ما تبُصش للصفحات دي أو تابع حاجات تانية، أما بالنسبة بقى للكرياتين والحاجات الضارة ديّة خالص ما ابعد عنها يعني، ما ما تاخدش كرياتين طبعًا لأن ده ضار، واستبدلها بالأكل الصحي اللي أنت قُلته الشوفان والحاجات ديّة، وتابع على ال على ال على اليوتيوب هتلاقي فيديوهات لناس ناس حقيقيين بقى ناس فعلًا أجسامهم صح وكده وبنوا جسمهم، وخُد التجربة منهم، يعني شوف هو قعد قد إيه عقبال ما يعمل عضلاته ديّة، إيه الأكل الصحي اللي كان بياكله إيه، بكده أنت الدنيا هتبقى معاك متضبطة، وما فيش أي مشكلة خالص يعني، حاجات كُلّها سهلة يعني.
إمم. طب قُل لي. إمم. فعلًا! إمم. والله! اهم. والله إمم، والله أنت عندك حق، يعني هو أنا فعلًا هاحاول إن أنا إيه ما ما ما أشوفش أو إن أنا لمّا أشوف حاجات النت ديّة أبعد عنها، وأنت عندك حق برضو والله الذكاء الاصطناعي دلوقتي ما عادش بيخلّي حاجة، كُلّ حاجة ب بقيت ت تحِسّها مُصطنعة، ما بقيتش الواحد عارف السليم مش من السليم، ممكن فعلًا تكون ذكاء اصطناعي وفوتوشوب والحاجات دي، الصور دي يكون مضحوك عليّا فيها، فأنا هاحاول إن أنا أبعد عنها، وهاحاول برضو إن أنا ألتزم بإيه بالأكل الصحي ده، أنا مش هامشي بكرياتين وكده، فهاحاول إن أنا أعمل الأكل الصحي دا شوية، أكُل مثلًا ل آآ شوية إيه فواكه كتير، أحاول إن أنا آآ أكُل مثلًا بروتين، أزوِّد البروتين شوية في الأكل، بيض مسلوق، و و ولحوم شوية، و والكلام ده. وهاجرَّب برضو يعني، هو أنت زي ما أنت بتقول أنا لسه بدري في ال في الGym ما ما فيش ألا شهر. آه.
بالضبط. إمم، تمام، تمام. آه، الم الموضوع بسيط يعني، آه، شوية فواكه بقى، على شوية عسل نحل، على شوية أكْل صحي، وابعد عن النشويات، وشوف الحاجات اللي اللي اللي بتكبَّر العضلات، وإيه ال ز البروتين، خلّيها حاجات صحية كُلّها، حقيقي هترتاح خالص، وهتلاقي جسمك بقى أفضل، و و وتمام التمام خالص، و وهتنبسط أوي، و وأنا عايزك بقى تبقى تفرحني وتقول لي النتيجة.
أنا والله فعلًا يعني أنت قُلت لي شوية كلام ك يعني حاجات كده وخطوات هامشي عليها، ه يعني أنا مُقتنع بيك، ومُقتنع برأيك ده، وهاحاول إن أنا أعمله فعلًا، و وأحاول إن أنا أكُل الأكل الصحي، وأبعد برضو مق يعني هأبعد عن المقارنات زي ما أنت بتقول لي، هو طول ما أنا باقارن كده ما ما أنا عُمري ما هاتقدم، فأنا هاركز في نفسي
تمام. وبلاش الSocial Media كمان. <laughs>
آه، وماشي وأبطَّل الSocial Media اللي هي الصور اللي هي من ال بتاع ال اللي ما لهاش دعوة ديًّا، بس هاحاول إن أنا أبحث عن حاجات Social Media صحية، أكْل صحي وكده، وهاشوف وأقول لك النتيجة برضو لو إيجابية أو سلبية وهاعرَّفك، ف ن يعني ف باحب حابب إن أنا أشكرك أوي، على المعلومات اللي أنت قُلتها لي دي.
بالضبط كده. على إيه أنا في خدمتك في أي وقت، وأنا تحت أمرك في أي وقت.